Então, eu queria compartilhar com você, e até se você tiver alguma dica, eh, alguma alguma informação que me ajude a tentar resolver esse problema, que eu acredito sinceramente, que é de Se não é de todo mundo, é de meio mundo, com certeza, não é. É de tentar resistir a essa coisa de checar o celular compulsivamente, né. Tocou, você escutou uma mensagenzinha, prim, aí você fala: "Putz, eu preciso olhar." Ai meu Deus, né. Então eu já ponho no mudo, mas mesmo assim, o m mesmo no mudo ele faz um um um uma coisinha de luz assim, né. Ele mostra que está vindo, então de alguma forma ele te avisa: "Ó, acabou de mexer ali agora" "Vai, eu preciso ver a mensagem." <laughs> Eh, eu preciso saber o que que eu posso fazer? Principalmente, eh, antes de dormir, esse é o pior momento.
Uhum, me fala. Sim. Uhum. Olha Hum, fala. Antes de dormir. Aham. Sim, com certeza. Porque isso daí pode afetar o sono, por conta das luzes do celular. As luzes do celular elas são extremamente, eh, prejudiciais, eh, pra quem
Nossa, muito. Muito, eu tenho sono. Eu Eu sono agitado, eu tenho pesadelos.
É. Então, olha, e d você pode, eh, na verdade, eu não tô, eh Tem muita gente que não sabe disso, mas você pode olhar os aplicativos, talvez selecionar os aplicativos do qual você recebe mais mensagens e simplesmente bloquear a notificação.
Uhum. É mesmo?
Tá. É. E assim, pr pra começar, você você pode fazer um negócio com seu celular que é tirar essa essa notificação luminosa. Isso daí você já pode e, se você quiser você isso é uma medida mais extrema, eh, bloquear as notificações, eh, dos aplicativos. Então assim
Hum. Nos horários, né? Porque a gente precisa viver com as notificações durante o dia, né. <laughs>
Não. Eh eh não, obviamente, isso você tem que fazer um um aí um uma triagem, olhar o que que é mais importante pra você. Obviamente um WhatsApp que você quer receber mensagem do Você está esperando alguma mensagem dos seus familiares ou coisa parecida de trabalho, enfim. Eh, você pode fazer esse filtro. Mas, eh, um Instagram da vida, eh
Uhum. Sim. Ah, eu eu tirei. Já tirei a a notificação, porque eu tenho <chuckles> Quem mora em outro país e tem a família ainda, né, lá no Brasil é difícil porque minha mãe, ela me manda assim Quando ela me manda bom dia, por exemplo, o bom dia dela é com 20 figurinhas. <laughs> É uma loucura! E aí, se eu estou, por exemplo, eu estou trabalhando, o se eu se eu não deixo, eh, a notificação ali no no no <smacks lips> soninho ali, né, dormir, eh, ele fica ali prum, prum, prum, prum 20 vezes. <laughs> Então eu preciso parar.
Você tinha, você Ah, sim! <giggles> É muito comum. Sim, é difícil. E eu eu entendo, você fica numa situação ruim porque é é sua mãe. E ela e ela provavelmente tem mais idade, e ela de vez em quando realmente, eh, te manda mensagens em que ela precisa falar com você. Só que ao mesmo tempo algumas pessoas idosas elas fazem isso, elas elas encaminham um bando de de mensagens com com gifs e e coisa, e tal, e que
Uhum. Sim. É. Exato. É. Ai! Pesadíssimo aqueles vídeos com música. <laughs>
Exata Talve talvez. Olha só, eu não sei como é que é o perfil da tua mãe. Você você você deveria falar com ela e explicar, olha mãe, isso daqui, eh, eu recebo um uma notificação toda vez que você me manda mensagem. Eu sei que é difícil, tá. <laughs> Então
Nossa, eu acho que é uma eu eu num eu num conseguiria fazer isso com ela. Ela ia ficar muito magoada, porque é o o ápice da manhã dela é espe Ela acorda super cedo. Ela acorda tipo 04:00 lá no Brasil. Ela tem problema pra dormir. Então ela espera dar o horário em Portugal, <chuckles> o horário que eu esteja acordada, pra começar a me mandar figurinha. Eu não posso fazer uma coisa dessa com ela. O que eu posso fazer é fa
Uhum. Mas ela Ma ma mas você interage com todas as figurinhas? Você você manda uma mensagem de volta com cada figurinha que ela manda?
Não, não dá, não eu não tenho tempo pra isso pra ficar resol Não não dá. O que eu faço assim, eu deixo, eh Eu deixo, assim, eu deixo a mensagem dela de quando chega a noite eu deixo Não à noite não, de manhã, eu deixo no mudo
Aí como é que você faz então?
Mas não mudo aqui, porque geralmente eu deixo assim, eu não fico com o celular do lado, eu fico com o computador, né, que eu tô trabalhando. Aí, no computador eu tenho o o web WhatsApp, né. E aí eu deixo ele no no dormir, né. Ele não me mostra a mensagem que chegou. Só depois que eu ativo de novo é que ele me mostra. Porque senão eu na eu perco o meu foco completamente. E eu sei mais ou menos o horário que minha mãe me me manda mensagem, assim que eu desocupo, na minha primeira pausa, eu dou uma olhadinha e respondo ela.
Uhum. Sim, sim.
Mas aí não vejo aquelas 20 notificações chegando. <laughs>
Tá. É, mas ao mesmo tempo você também não sabe, eh, quando que ela vai tá te mandando uma mensagem realmente relevante, que você tem que que responder.
É, exato. É isso que me a isso me angustia pouco, mas eu não tenho o que fazer, né. É isso ou magoá-la, né. E falar: "oh mãe, não me manda mensagem, porque né
Nã o olha, eh, voc você se você co conversa com ela todo dia no telefone, ou qual a regularidade da sua conversa por telefone ou por vídeo chamada?
Sim. Todo dia, todo dia. Por video chamada quase todos os dias, mas, eh, falar, conversar, todo dia.
Ah não, então então tá bom, porque aí você tá dando ali um um quentinho para o coração dela. Eu acho que que é realmente, eh, saber lidar com, eh, as mensagens excessivas de parentes que são mais velhos. É uma coisa importante que que mandam encaminham inclusive algumas
É, né. Uhum. É.
eh, coisas políticas, eu não sei se ela tá também nesse espectro.
Ai, a minha isso isso eu dei uma cortada, assim, eu consegui porque, eh, como eu tenho problemas na minha fami a minha irmã, ela tem uma visão política eu não sou muito política não, né. Mas a minha irmã é muito política e aí ela tem uma visão que as pessoas todas têm que ter a mesma visão que ela. Senão, não serve, né. Então, a gente já está meio estremecida por causa disso. Aí eu falo pra minha mãe quando minha mãe começa a querer falar alguma coisa, eu já falo: "Mãe olha, não não falo sobre política, não sei que não sei o que tá acontecendo, eu não quero saber, tá tudo certo, viu? Oh, num não vamo vamos mudar de assunto?" <laughs> E aí a gente não fala de política.
Uhum. Sim. Ah não, bom, bom isso. Bom isso. E, mas mas me diz assim, fora as notificações, você usa o ce celular, fica olhando o que que que tipos de aplicativos você usa, qual a frequência?
Uhum. É. O meu problema à noite à noite é que assim, geralmente durante o dia, eu vejo e-mails e mensagem do WhatsApp, né. É o que eu vejo básico assim iss É só coisa importante de trabalho ou da família que, né, a minha mãe essas coisas. Agora, à noite, quando eu paro de trabalhar eu tomo o meu banho e vou deitar, na hora que eu vou deitar é a hora que eu vou ver as redes sociais. Insta, geralmente, né. E aí eu fico e começa, e aí eu acordo em vez de em vez de dormir e me dá sono, eu desperto.
Uhum, justo. O importante, aham. Tá. Tá, talvez, assim, olhar um pouco mais cedo isso. Olhar assim, trocar invés de olhar antes de dormir, eh, até porque eu imagino que você esteja olhando coisas, eh, do Brasil, né. Quando acordar, porque aí não interfere num sono, não sei se interfere no seu, mas isso pode interferir, eh, eventualmente, então olhar de manhã
Uhum. Sim, uhum. É. É que meu meu horário de manhã é tão corrido. Eu pensei sabe o quê de repente? Olhar antes de tomar banho.
Hum. Tá, é não, você se limitar, é o principal. Você botar assim: "Eu vou olhar mas também não vou vou me perder, eh, assim, eternamente, até eu tô cansado e quero dormir, tô olhando porque eu tô" enfim, e também tem que dividir, eh, o que que é olhar, digamos assim, algo relacionado a ver um uns stories, eh, da tua família, dos seus amigos, ou ou ver aquele reel do gatinho ou coisa e tal, né, que que é bonitinho e tal, mas aqui a gente já, pô, teve dia já corridaço. E enfim, não vai acrescentar nada, é bonitinho de ver, pode até ver 1 ou 2, mais ficar naquilo, não sei se é é o seu problema.
E aí depois eu tomo banho Por um prazo. Uhum. <chuckles> Si Não. É não não tem nem tempo com essas coisas, né. <laughs> Mais é é difícil porque é uma coisa que acaba, eh, chamando atenção, né. O que eu fiz também, foi deixar meu celular Não sei se você já viu, que você pode deixar ele na chama hora de dormir.
Ah, não. Que bom, então.
Meia hora antes de eu da da e eu ponho às 11h30, às 11h30 eu ponho ele começa a ficar ficar tudo preto e branco no celular.
Uhum.
E aí já já ajuda a ter menos estímulo, fica chato de ver, você logo eu já perco a paciência e já desligo, "ai coisa chata ficar branco preto." Aí eu já desligo.
Tá. Ah excelente, excelente, sim, sim. Até porque você corta, eh, os estímulos visuais, corta, eh, as luzes, que as luzes realmente, eh, elas têm um impacto porque você tá quando você vai dormir você tem que Exato, tem um fio de luz azul mas isso daí é é até melhor, porque aí corta tudo, né, e aí num num num interfere na sua produção de melatonina que é o geralmente o que te faz, eh, sentir sonolento.
Uhum. A luz azul, né? Uhum. É. É verdade, assim não precisa mas eu já pensei, sabe? Que eu já tentei tomar melatonina, mas pra mim não adiantou muito não, viu? Mas era uma, né, de repente. Mas acho que pra pra resistir à checagem do compulsiva do celular a meta a melatonina não vai ajudar. <chuckles>
Não, olha só, é, eu não sei. É talvez tenha sido alguma marca específica, mas a melatonina, eh, não é um remédio pra dormir, ou seja, não é químico, é uma coisa que a gente produz naturalmente no corpo e seria uma boa opção porque ela realmente dá um, assim, um soninho, eh, direto talvez se você, eh, tentasse outras marcas você veria algum efeito.
Não, é. Uhum. Aham. Ah pode ser, é porque eu só tentei uma marca, tentei por 1 mês e não adiantou muita coisa não. Vou tentar, vou tentar uma outra uma outra marca, quem sabe me ajuda a ter um sono mais rápido e aí ajuda nessa a a eu resistir a a checar o o o celular tantas vezes, né? Mas muito obrigada, viu? Foi ótimo falar com você eu dei uma dei uma espairecida aqui, abri pouquinho minha mente, vou tentar a melatonina nova. Foi ótimo, viu? Muito obrigada.
Uhum. Com cert Ah que é isso, foi prazer conversar com você também, disponha.
Obrigada, viu? Até uma próxima.
De nada, até a próxima.
Tchau, tchau.